Peki, yine de şey oldu mu mesela, hani, böyle, seni seni, emm, şaşırtan bir durum mesela? Ne bileyim, hani, dedin, normalde, eee, aslında bir şans vermişsin o kişiye ama sonra zamanını, hani, boşa harcadığını fark etmişsin. Hani, tam tersi mesela, başta böyle hiç anlaşamayacağını düşündüğün, aslında hiç uyuşamayacağını tahmin ettiğin ama sonra çok yakınlaştığın bir arkadaş, mesela, gibi. Hani, böyle sürprizler oldu mu hiç? <chuckles>
O yüzden ikili iliş Efendim? Hımm. Oldu, oldu. Hıh. E evet, şöyle, eee, <chuckles> oldu. Üniversitede üniversitede bir arkadaşım, başta hiç anlaşamıyorduk. Sonra başka bir arkadaşımın vesilesiyle bizim gruba dâhil oldu. Ama biz başta hiç onunla, eee, anlaşamayacağımızı fark etmiştik karşılıklı olarak ve ben bir şekilde sevmedim onu. Tavrını, kibirli hâllerini sevmedim. Dolayısıyla aynı, eee, sınıfta olmamıza rağmen, eee, ilişkim yoktu, istemediğim için ama başka bir arkadaş devreye girince, eee, dâhil oldu, konuştuk falan. En sonunda sevimsiz şeyler yaşadık ve, eee, kendi kendime şunu dedim: “Haklıymışım.” Yani, "En başta aldığım karar yerinde bir kararmış, keşke devam ettirseymişim." dedim ama bu da benim için bir deneyim oldu. Öyle bakıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Tamam. Hımm. Anladım. Anladım, yani, iç sesine gerçekten güveniyorsun o zaman. Ama ikisine de dikkat etmek lazım tabii. <chuckles> Anladım. Yok, hani, doğru çıkması iyi bir şey sonuçta, yani, eee, bu şekilde.
Ya, evet, güveniyorum. Kulağa tuhaf gelebilir ama <chuckles> ku kulağa tuhaf gelebilir ama güveniyorum. Ya, şöyle, aslına bakarsan, eee, iç sesim dediğim, eee, deneyimlerimin çıktısı. Hani, iç sesi ben biraz böyle tanımlıyorum.
Evet doğru. Doğru, kesinlikle. Eee, verdiğin örnekler için çok teşekkür ederim, çok keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.
Hı hı. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

Evet. Peki, hani, eee, özellikle danışmanınla iletişim problemi yaşadığını söyledin. Onun dışında, peki, hani, iyi yönleri var mıydı? Yine de, hani, böyle, kararını düşündürmeniz, hani, kararını özellikle gözden geçirmeni sağlayan, yoksa her şey yolunda gitmiyor muydu aslında?
Dolayısıyla Hı hı. Hıı. Ya, şimdi, eee, şöyle söyleyebilirim akademik, emm, yaşamda her şey yolunda gitse dahi eğer s eee, tezinize danışmanlık yapacak, eee, hoca ya da hocalarla iletişim kuramıyorsanız Çünkü yaptığınız her çalışmanın sonunda onların onayı gerekiyor. Onlar onaylamadığı zaman ya da geç geri bildirim verdiği zaman, siz ne kadar iyi yapsanız da geçemiyorsunuz, başarılı sayılmıyorsunuz. Evet, her şeyin bir süresi var. Dolayısıyla, o geri bildirimleri zamanında ya da zamanına yakın almak durumundasınız. O olmayınca da, eee, ben ne yapacağımı bilemedim. Tabii deneyimsizlik, ilk defa doktoraya başlıyorum, yüksek lisanstan çok çok farklı bir durum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Vazgeçmek istemiyorum, çünkü çok prestijli bir yerdeyim. Acaba çözebilir miyim? Ama içimde bir yerler de, "Yok" diyor, yani, "Burası, orası değil" Eee, ama etrafımdaki kişilerle konuştuğumda da şöyle yorumlarda bulunuyorlard:; "Ya, hani, düzelir. Biraz daha görüşmeyi dene. Mail at. Eee, diğer öğre hocanla da konuş" filan ama bir 6 ay böyle geçti. En sonunda ben dedim ki
Hı hı. Doğru. Hı hı. Anladım, ilerlemen mümkün değil yani. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, bu kararı hemen almadın aslında.
Hayır hayır. Hemen almadım. Yani, bekledim çünkü şunu da düşündüm. Bu konu benim Şöyle, evet hem düzelir diye hem de deneyimli olduğum bir konu değil. Dolayısıyla, ben mi yanlış anlıyorum? Acaba benim, eee, bu konuyla ilgili öğrenmem gereken, emm, noktalar mı var, kendimi geliştirmem gereken? Dolayısıyla, eee, bekledim, bekledim, bekledim, s karar aşamasına geldim. Şimdi bö ben genelde, böyle, artı eksi yazarım. Eee, işte, artıları nedir, eksileri nedir? Önemli bir karar vermeden önce. Eee, artıları çok ön plandaydı.
Anladım. Hı hı. Belki düzelir diye. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Neler yazdın mesela?